Solch Also ich habe, ähm, noch so 'ne App, mit der ich, wenn ich laufen gehe, ähm, halt mich damit tracken kann, ähm.
Mhm. Ah, also da sieht man so die Linien, wo du, so, gelaufen bist. Das finde ich immer spannend, ist doch voll motivierend, oder? Was für 'n Zick-Zack man da gelaufen ist.
Genau, die dann mit Genau, wie viel Kilometer man gelaufen ist. Ich find das super motivierend, absolut. Ich, äh, ich brauche das irgendwie auch. Ich bin auch, äh, richtig traurig, wenn ich das mal dann wenn ich einfach so laufen gehe <chuckles> und das dann.
<laughs> Ja, ja, oder auch wenn 's nur 'n langweiliger Kreis ist, ne? So, ne, scho scho soll schon s aussehen, wie als hätte es ein dreijähriges Kind gemalt, ne? <giggles>
Ja, völlig egal, genau. Ja, aber also sind nicht nur die die Strecke, sondern auch, ähm, dass man dann da irgendwie auch, äh, dann verfolgen kann, wie schnell man gelaufen ist, ne? Wie viel Kilometer, ne, äh, doch genau, wie viel Minuten man pro Kilometer braucht und dann ja auch irgendwie immer so 'n bisschen gucken kann, ob man besser oder schlechter wird.
Ja. Ja, f würdest schon sagen, es ist schon 'n bisschen motivierend, oder, das zu sehen?
Absolut, das ist auf jeden Fall motivierend, äh, und dann habe ich auf jeden Fall
Ja, da hat man so 'nen Kampf mit sich selbst beim nächsten Mal.
Ja, es ist, genau dann immer, dass man dann wei „Ah, jetzt gern noch eine Sekunde schneller oder zumindest, äh, nicht schlechter werden und so." Genau, dass man da immer <chuckles> immer dranbleibt. Ähm, genau.
Ja, ja, oder noch 'n bisschen weiter, ne? Ja. Ja, also hat es 'n Nutzen. Du bleibst fit in dem Moment, ne? Also, ja, es hilft dir, ähm, 'ne Routine zu bauen. Ja, okay.
Genau, ja, das kann man auf jeden Fall nutzen. Mhm. Mhm, und dann habe ich auf je auch noch, äh, YouTube, äh, so als so 'ne App, wo ich, äh, halt einfach super viel Basketball gucke. Ich bin einfach super basketballbegeistert und ja, gerade wenn jetzt die NBA-Saison läuft, dann brauche ich irgendwie YouTube, um da meine Spielzusammenfassungen zu gucken. <laughs> Das ist
Ah. Um die ganzen Spiele zu sehen, ja. Ah, kommen die nicht so übertragen im Internet oder so?

Ah, okay, ja, dann dann hast du schon Disziplin in der Sache, ähm
Ab und zu auf jeden Fall, ja. <chuckles>
<laughs> Wenn es sein muss, ne? Ja.
Ja, genau, wenn's gar nicht mehr anders geht, dann, äh, muss das Handy dran glauben. <laughs>
Dann legen wir es halt mal zur Seite. Ähm, und sag mal, ähm, hast du auch denn so Apps oder, ähm irgendwelches, ja, sagen wir mal, Apps aufm Handy, wo du sagst: „Ne, die würde ich nie löschen.“ Ähm, ja, fangen wir da mal an.
Mhm. Mhm. Ähm, Apps die ich nie löschen würde?
Mhm.
Ähm Ja, also ich könnte mir wirklich nicht vorstellen, WhatsApp zu löschen zum Beispiel, ähm, s ja.
Ja, großes Familie ist da drinnen.
Ja, <chuckles> das ist all also, da da sind alle sind da drin irgendwie, ähm.
<laughs> Ja, und es speichert ja auch alle Bilder, ne, so, ja.
Ja, genau, ja, also klar auch irgendwie so die, ähm, Fotogalerie, genau, ähm, ja, also WhatsApp ist tatsächlich dann, glaube ich, auch die App. Und dann gibt's natürlich auch noch so die die Banking-App und so weiter, also Sachen, die man halt im Alltag noch wirklich braucht. Genau, ähm, ich habe auch meine Nachrichten-Apps habe ich aufm Handy, ähm, die könnte ich wahrscheinlich noch woanders herkriegen, aber
Auf jeden Fall, ja. Ja, so, wo man halt im Alltag braucht, ne? Ja. Okay, aber jetzt dazu so ich meine jetzt so so so Apps, die man nicht unbedingt braucht, aber man hat sie halt, ne? Hast du da sowas, wo du sagst: „Ne.“
Mhm. Mhm. <chuckles> Also, da würde ich sagen äh, ich würde sagen, ich habe da eigentlich keine App, wo ich sagen würde: „Okay, die brauche ich ungefähr“ oder sonst äh, ja, sag sag mir gerne mal ein Beispiel.
Ich habe da 'n paar. Ja, aber du wärst traurig, wenn sie nicht mehr da wäre.
Hm.
Dein Leben wäre etwas langweiliger.

Dass man so aufm Laufenden bleibt, ne, so so die Freundschaft so pflegt.
Mhm. Doch stimmt natürlich schon so, dass man, ja, 'n bisschen aufm Laufenden bleibt. Aber ich würde trotzdem weiterhin sagen, dass es sich so im also, dass ich vielleicht so maximal 20 % der Informationen <giggles> von meinen Freunden über über das Smartphone kriege und alles andere trotzdem der persönliche Kontakt ist, ja.
Wirklich? Oh, ich bin grade so neidisch. Also, ne, ich bin halt zu weit weg. Ich b ich bin halt darauf angewiesen, aber, ähm, ja, da dafür beneide ich die Leute.
<laughs> Ja. Hm, ja.. Das ist natürlich dann schade, man man braucht natürlich so 'ne gewisse Nähe dann, um da auch 'ne Freundschaft aufrecht erhalten zu können. Mhm. <laughs> Das das stimmt.
Ah, auf jeden Fall, ja. Nähe ist 'n Plus. <laughs> Ja, also also, wäre so WhatsApp Wenn es nicht gäbe, wäre auch nicht schlimm.
Ah, ich Also, da hätte ja auch keiner WhatsApp. Ähm, ja. Aber ich muss schon sagen, also, wenn meine Eltern manchmal erzählen von den Zeiten vor WhatsApp, ähm, und gut, ich habe sie ja auch noch mitbekommen, aber halt in 'nem jüngeren Alter, äh, ja. Also, wie wie schwierig das dann ja gewesen sein muss, sich immer zu verabreden und, dass man das immer so auch im Vorhinein muss man das immer absprechen, was vielleicht auch was Gutes ist. Jetzt ist ja alles immer so 'n bisschen so: „Hm, ja, ich gucke mal und dann melde ich mich noch mal spontan.“
Also, wenn es wenn es die nie erfunden wurde, ne, wäre auch nicht? Was ich für Geld ausgegeben habe für Telefonieren und so, hm? Ja. Ah, aber man kann auch nicht verschwinden, das ist auch das Schlimme, ne? Jeder findet dich immer. Also, entweder tun sie deine Nummer eingeben und tada oder deinen Namen und tada, ne? Also, man kann auch nicht einfach nur sagen, puff und weg.
Bei bei WhatsApp jetzt? Ja. Mhm. Ja. Ja, also, man kann auf jeden Fall festhalten Mhm. WhatsApp hat einen auf jeden Fall schon fest im Griff und es ist schon sehr schwer vorstellbar, ne?
Ja. Auch soziale Medien, du kannst nicht mehr entkommen vor Leuten.
Ja, aber bei WhatsApp bei WhatsApp, äh, habe ich das Gefühl noch mehr, dass was man das einfach braucht, um halt irgendwie zu bleiben.
Die wissen immer, wo du bist. Ja, ja, sobald 'ne Nummer gespeichert ist, dann bist du dabei.
Ja, genau. Ähm, so, bei Social Media habe ich das Gefühl, ich kann noch besser da irgendwie rauskommen aus dieser ganzen Social-Media-Welt. Ähm, genau, wobei WhatsApp fühlt sich schon noch 'n bisschen persönlicher an und da würde ich sagen, das brauche ich auf jeden Fall.
Ja, aber okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber okay, ja, das fand ich echt spannend, mal dami darüber mit dir zu plaudern. Hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, hat mich auch sehr gefreut und, äh, dann bis zum nächsten Mal.
Jawoll, bis dann. Tschüss.

Ja, es gibt, glaube ich, ganz viele, ähm
Außer bei Youtube, also beim Kanal selber.
Ja, es gibt, glaube ich, ganz viele Kanäle, wo man das gucken kann, aber bei mir ist es jetzt halt Youtube.
Youtube ist einfacher, ja. Okay.
Ja, wo ich mich irgendwie dran gewöhnt hab, da gucke ich das immer.
Ja, ja, super. Ja, also hast du schon auch nützliche Apps, nicht nur Zeitverschwender-Apps und Ja.
Ähm, genau. Auf jeden Fall. Also klar, die machen das Leben schon 'n bisschen schöner.
Ja, also bei mir ist fifty-fifty, würde ich sagen. <laughs> Mit Zeitverschwendung und nu nützlichen. Ja. Also, ich habe auch schon 'n paar. Ja.
Eben. Mit den <laughs> So mit, welche Apps gut sind und welche nicht. Ja. Also was i auch, äh, super spannend finde, ist, ähm, was denn dann mal ist, wenn man 1, 2 Tage komplett auf das Handy verzichtet. Das haben, äh, meine Freunde und ich, äh, schon mal gemacht. Ähm, dass wir uns dann genau, wir haben uns am Wochenende handyfrei quasi genommen. Wir sind, äh, auf so 'ne Hütte und haben das Handy dann weggelegt. Ähm, ja, und da hat man dann schon eigentlich gemerkt, okay, für 2 Tage gibt's eigentlich wirklich gar keine App, die man irgendwie braucht.
Oh Gott, ja, was Nachrichten da reinbrettern, ne? Ja. Ah, das ist cool, ja. Ja. Ja, und man hat auch: „Ah, lass mal 'n Bild machen. Ah, geht ja nicht. Ah, lass mal kurz nachschauen. Ah, geht ja nicht.” Ne, so. Alles: „Ah, geht ja nicht.”
Ja, äh, man kann natürlich auch so 'ne, äh, klassische, äh, analoge Kamera mitnehmen für äh, für solche Sachen dann. <giggles>
Ah, krass, die wo man aufdrehen muss oder so so so 'n ah ja, so 'ne ähm, 'ne moderne. Aber die, wo man aufdrehen muss, ist doch richtig klassisch.
Ja, einfach 'ne moderne, sodass man einfach g ne, genau, ich meine einfach 'ne Kamera, die jetzt 'ne 'ne externe Kamera oder einfach nur 'ne Kamera, die nur 'ne Kamera ist so. <chuckles> Äh, genau.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ah, wie lang ist das her, ne? Aber das führt mich auch zu der nächsten Frage: Freunde. Ähm, brauchst du 'n Handy, um in Kontakt zu bleiben mit deinen Freunden oder, ähm, eher nicht?
Ja. Mhm. Mhm.